Да, ты знаешь, я уже прошла через определенный, создав сама себе, а, опыт во взрослой жизни. Я я назову это так, я понаступала на грабли, такие же, как наступала моя мама, Такие же, 1 в 1. И пока меня эти, э, грабли каждый раз удав ударяли по лбу, я понимала, что, м, ну ладно, ударили грабли, потом опять, ну ладно, ударили, да. Опять. И в какой-то момент я такая: "Не, ну, хватит. Ну, чё они меня бьют каждый раз? Ну, зачем я это делаю?" И потом я такая: "Так, а давайте-ка разберёмся. А давай как-то" Я не могу сказать, что я начала изучать психологию. Нет. Просто и
Как у в как куда ты пришла? Мгм. Мгм. Мгм. Опять. Мгм. А то есть уроки из жизни, да. <chuckles> Настоящие уроки, мгм.
Уроки жизни 100 про Вот, спасибо. сто процентов. Это просто банально уроки жизни. И я не пошла учиться на психолога, я целенаправленно не занималась этой темой. Я просто как-то начала разбираться, а почему же люди так поступают? Возможно, это даже не я или наоборот это я, это какие-то паттерны, которые я слепая и не вижу, что оставить нужно.
Мгм. А, ну ты заметила, что что-то какая-то линия проходит, чтобы это повторяется? Мгм.
сто процентов. сто процентов. Да, а, у меня были 1 отношения. Не могу сказать, что они прям были сложные, а, просто это п изначально заведомо были, м, поломанные отношения и они были обречены на то, что мы точно расстанемся, ам. Я вступаю в отношения с человеком, в котором я знаю, что в нём много проблем и вряд ли изменится, э Но я почему-то
Мгм. Мгм. Ну ты ж в это шла сама. То есть ты ты сама на это ага.
Я в это шла сама. сто процентов, 100 %, да. А, сначала он немножечко мне одел розовые очки. Э, и я на контрасте с предыдущими до него отношений, мне показалось, что вот она любовь, вот так должны мужчины проявлять себя. Да. Вот тот вообще никак не проявлялся, а этот, ну вообще растворяется прям, боготворит меня. Я такая, Господи, как это классно. А потом, ну прошло 2 года. Я тебе так скажу.
Мгм. Мгм. Мгм. А, после 2 лет ты поняла, что ты совершила ошибку, да?
Я её я сразу знала, что я совершаю ошибку. Просто я верила в то, что я тот человек, который, э, будет ему примером и он поменяется. А это, как ты знаешь, утопия просто. <chuckles> Ну, девочки, не совершайте таких ошибок вы Это синдром спасателя. Вы кого-то вечно спасаете, вы вечно кого-то вытаскиваете, вы думаете, что вот я же та самая, он ради меня изменится.
Ага. Ага. Ага, то есть ты прям вот Мгм. Ага.